Beh sicuramente c'era più poi, non voglio generalizzare, mhmm, però per come ho vissuto io questa situazione, sicuramente c'era più forse menefreghismo, uhm, per quanto riguarda il rispetto delle cose degli altri, non tanto l'ordine perché lì era prestabilito chi dovesse pulire cosa, però un po' più di, non so, lasciar andare, viversela un po' più serenamente, mentre noi donne forse rispettavamo un po' di più i limiti che mettevano gli altri. Uhm
Okay, come gestivate il cibo? Cucinavate, ehm, una cosa comune per tutti? Ognuno si cucinava il suo? Cioè com'era gestita la l'organizzazione? Se prima era poi diversa e poi è cambiata per questioni appunto, ehm, amministrativi non logistici che non andavano più, uhm
Allora prima, uhm, diciamo che, mhmm, tendevamo a cucinare ognuno per sé poi dipende pure, perché nel momento in cui magari andavo in cucina, ci trovavo altre 2, 3 persone, ehm, io mangiavo magari quello che avevano cucinato loro perché ne cucinavano un po' di più. Stessa cosa io, magari stavo in cucina e cucinavo un po' di più per per le altre persone, quindi è sempre stato così e prima cucinavo molto di più. Invece adesso che, uhm, vivo in una cucina un po' più piccola, ma siamo solo io e il mio ragazzo, raramente mi capita di cucinare, perché cucina quasi solo lui e quindi è stato <coughs> esatto, sì, io facci esatto, <chuckles> io faccio il dessert. <chuckles>
Okay, tu fai solo i dolci, <chuckles> perché ti piace cu cucinare più i dolci, okay. E invece lì? Lì che c'erano più persone, cioè inizialmente, ehm, come è stata gestita la cosa? La, ehm, e la gestione poi, ehm, è è stata permanente nel tempo o comunque ci sono stati vari cambi? Perché magari una gestione non andava bene e creava problemi.
Mhmm, diciamo che a grandi linee le regole della cucina erano sempre quelle, quindi perché erano abbastanza rispettose verso gli altri, quindi non c'era un vero motivo per cambiarle, uhm, senza poi rischiare di peggiorare la situazione. Quindi diciamo che la gestione è sempre stata abbastanza abbastanza la stessa, ecco. Sì, sì, abbastanza lineare perché poi, con l'arrivo di altre persone, comunque ho sempre incontrato persone abbastanza rispettose, quindi ti ho detto prima caos, sì, ma non a magari a livelli altissimi.
Lineare, okay. Okay, quindi sempre nel limite del rispetto degli altri, il caos.
Sì, sì, quello assolutamente. C'era soltanto il caos era più che altro generato dal fatto che eravamo in tanti, quindi tanti punti di vista, tante persone, è proprio normale.
Pensieri diversi, ci sta, ehm, che comunque nascono delle divergenze quando ci sono più teste pensanti poi alla fine.
Assolutamente, sì, sì, sì, poi anche il la quantità proprio perché poi magari una persona viene a vivere, si porta ovviamente le proprie le proprie cose per cucinare, quindi era proprio la quantità di cose che c'era, la quantità di cose da lavare.
Proprio a livello logistico un po' comunque si cre il caos si creava vuoi o non vuoi praticamente. Ehm, invece, ehm, per quanto riguarda la pulizia della cucina come vi gestivate? Cioè ognuno puliva il s suo, come funzionava?
Assolutamente.